Tu sais, quoi? Depuis que j'ai rencontré ma ma compagne, heu, ouais, ça fait 4 ans, plus de 4 ans qu'on est ensemble, heu, j'avais un bon cercle d'amis avec qui je faisais des barbecues, heu, heu, avec qui, heu, on allait en soirée, avec qui on faisait quelques petits voyages et je sais pas pourquoi ces derniers temps, heu, bah, hem, ils m'envoient plus du tout de messages, heu, heu, j'ai appris que certains, heu, parlaient en dans mon dos, heu, ensemble, heu et heu, bon, pour te donner un petit peu plus de contexte, si tu veux, il y avait, heu, tu sais, heu, bah quand j'ai j'ai rencontré ma ma petite femme, j'étais tellement content, heu, de de la rencontrer que le 1er barbecue qu'on a f refait avec mes potes, heu, bah en été. Je l'ai ramené et heu, tu en as un qui a commencé à dire: «Ouais, heu heu, tu t'es en train de changer franchement, heu, tu nous oublies!» et cetera et tout. Donc heu, avec ça, ce qu'il m'a dit donc j'ai fait en sorte, tu sais, d'essayer de be de de de de prendre plus de temps avec mes potes qu'avec, heu, ma femme, à un moment donné et hem, bah en fait, j'ai l'impression que même ça, ça a pas suffi. Tu vois?
Ah oui? Ah ouais, d'accord. Bah oui. Mouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et heu, ouais, bah, en même temps, heu, c'est c'est une situation assez compliquée quand des amis comme ça, heu, surtout dénigrent, heu, te dénigrent, hem, en en face de ta copine, comme ça, dans une réunion d'a am d'amis, heu, c'est quelque chose qui est compliqué à à à encaisser. Co comment tu as réagi, toi, sur le coup?
Bah, écoute, sur le coup, heu, j'ai essayé de me justifier et après, il s'en est pris à à ma à ma conjointe, en lui disant: «Ouais, à cause de toi, heu heu, il va, heu, il va de se séparer de nous», et cetera. Parce qu'effectivement, hem, on se voyait énormément de temps. C'est-à-dire que, heu heu, avant de la rencontrer, on essayait de se voir au moins, au moins hein, 1 fois par mois, voire plus, voire plus, hein, 1 fois par mois, c'est vraiment, heu, les moments un petit peu, heu, tu sais, de où tu tu où on se voyait quasiment pas quoi. Heu, et et le problème, c'est quand elle est arrivée, effectivement, j'ai passé un petit peu moins de temps avec eux. Mais après, en même temps, heu, bon, ils me proposaient d'aller en soirée, et cetera. Mais bon, heu, par par principe, moi, c'est ce que je me suis dit: «Quand je suis en couple, heu, je vais pas aller en soirée», heu, surtout que je connais mes potes, tu vois? C'est des dragueurs, c'est, heu, des gens qui vont vers les les filles, et cetera, et cetera. Et moi, ça, c'était, heu, rédhibitoire. Pour moi, c'était un non, un non catégorique. Et je pense que c'est ça qui qui qui a fait, qui a créé cette, heu, fracture. Mais moi, ça me je sais pas, ça m ça me touche vraiment beaucoup parce que bah, c'était d je les considérais comme mes meilleurs amis, quoi.
Ouais. Oui. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mmh. Bien sûr. Ouais, c'est normal que ça te touche, heu, co comme tu as dit, ça, mmh, c'était une amitié qui durait quand même depuis un moment. Et heu, le fait qu'i qu'ils pensent d'abord à à leur plaisir à eux, avant, heu, de penser à ton bonheur à toi parce que tu tu as eu la chance de rencontrer une, heu, une une femme qui te plaît énormément, avec qui tu te sens bien. Et heu, oui, normalement, ils auraient dû être, heu, heureux pour toi plutôt que de de de dénigrer justement cette relation, heu, par pure, heu, égoïsme, j'ai l'impression. Du coup, heu, c'est vraiment depuis le le de depuis que tu as commencé cette relation a avec ta compagne, heu, o actuelle que que tu as senti cet éloignement?
Alors, mmh, ça serait, heu, p plutôt le le cas, heu, où c'est avec les études que ça a commencé. Avec les études, tu sais, quand je suis allé, heu, dans le degré supérieur en licence, heu, du coup, forcément, je passais un petit peu plus de temps à à réviser. Ils me laissaient entendre, donc mon groupe de potes, hein, on était on était 3-4, ils me laissaient entendre que, heu heu, ça les énervait. Enfin, voilà, heu heu, ils ils essayaient de me mettre la pression en me disant: «Mais non, mais arrête de réviser, c'est bon, tu vas avoir des graves bonnes notes sans réviser, tu y vas au talent», tu vois ce genre de choses. Mais, effectivement, quand tu m'en p là, comme tu me le dis, heu, bah, ça me paraissait, heu, bon, c'ét c'était juste, tu sais, un petit peu du, heu, truc, tu sais, un petit peu taquin, tu sais, mais, du coup, avec du recul, peut-être pas finalement, peut-être que ça a commencé avec les études, le fait que je leur accorde pas assez de temps.
Mouais. D'accord. Mmh mh, moui. Moui. Oui, oui, bah, j'imagine que ça doit être ça, parce que, heu, hem, bon, ils se le truc, c'est qu'ils doivent se sentir très bien en ta compagnie, tu as l'air d'être quelqu'un de, voilà, de de vraiment, heu, cool et et tout ça, mais, heu, le problème, c'est que les amis sont là aussi pour te soutenir, ils sont pas là pze juste juste pour, heu, leur propre plaisir, en fait, ils doivent penser aussi à toi et là, ça a l'air d'être complètement, heu, absent de leur réflexion vis-à-vis de, bah, de ce que ce soit tes études ou que ce soit, heu, la relation que tu peux avoir avec ta compagne. Alors, comment ça t'affecte, toi, émotionnellement? Tu te sens comment? Tu te sens déçu, tu es en colère, tu es plutôt triste? Comment ça se passe dans ta tête?
Bah, écoute, au début, je le prenais, heu, je me je me disais: «Bon, allez, fais un effort», je prends tu vois? J'ai tendance à beaucoup me remettre en question et de de de partir du principe que ça se trouve, c'est de ma faute. Donc, du coup, heu, à chaque fois, je prenais je prenais du recul sur la situation et je me disais: «Bon allez, je fais un effort, j'y vais». Même ma conjointe, elle faisait: «Bon», heu, parce que, tu sais qu'à un moment donné, il m'a appelé à 2:00 du mat, vraiment à 2:00 du mat, il m'appelle, je me réveille en sursaut et il me dit: «Ouais, heu, tu penses qu'à toi, heu, tu es tout le temps avec elle, elle nous elle t'a arraché de nous, nin, nin, nin, nin, nin, franchement tu es pas tu es plus un bon pote, heu-heu, on pensait que c'était, heu, tu étais comme ci, tu étais comme ça». Donc, ils m'ont vraiment, là, tu vois, pris sur le coup. Donc, moi, je d je leur ai dit: «Mais, non, mais t'inquiète, attends, viens, on se refait une, heu, on se refait un petit truc et tout nin, nin, nin», donc, heu, du coup, heu, hem, on se refaisait, heu, on on s'est refait par la suite, tu sais, heu, 2-3 activités ensemble et tu vois, chaque activité, je m'en prenais, mais, plein la tête. «Ouais, ceci» en fait limite, je je j'étais limite, heu, content de rentrer et de voir ma compagne. J'avais plus envie de de les voir, en fait, avec ces les réflexions qu'on m'a faites, tu vois?
Oui. D'accord. D'accord. Mmh. Oui. Moui. Oui. Oui, ouais, ouais je comprends tout à fait, ouais, ça doit être, heu, compliqué, ça à gérer émotionnellement pour toi parce c'est des personnes qui comptent aussi. Donc c'est tout à fait normal que tu ressentes ça, hein et heu, eux, est-ce que tu as essayé de leur parler justement de ce que tu ressentais? Tu vois? De les prendre en tête à tête, même 1 par 1 tu vois? En leur disant: «Écoute, heu, bah moi ce que tu es en train de de de me faire, de me reprocher en ce moment, ça me s f ça me peine, ça ça me ça m'atteint beaucoup et je comprends pas ta réaction, tu devrais être c content pour ce que je vis et c'est pas pour ça que je suis pas disponible pour toi. Oui, je le suis moins, c'est normal, hein. Quand je suis en couple, heu, je vais pas, heu, lâcher ma copine, heu, tout le temps, heu, pour être avec vous parce que sinon je vais la perdre». Est-ce que tu as essayé d'avoir ce genre de de discussion avec eux?
Ouais, j'en ai j'en ai eu un à un moment donné, heu, avec heu heu là, je je l'ai croisé par hasard, heu, dans quand je faisais mes courses et donc du coup, on a on a fait les courses ensemble et je lui ai dit: «Écoute, heu, bah voilà, tu si ça se trouve, tu pourras comprendre, peut-être un jour quand tu auras u une femme, j'espère pour toi et tout heu» et il était ultra compréhensif. Vraiment, il m'a dit: «Ah, mais je comprends, nin nin nin, aucun souci heu, heu, t'inquiète, heu, franchement, heu, qu heu, c'est que du bonheur pour toi, on est trop heureux, nin nin nin nin nin». Donc je me suis dit: «Yes, let's go, enfin!» et bah 1 semaine après, heu, je les rev je les je les revois pour, heu, on avait fait une soirée loup-garou et bah, pareil, je me suis je m'en suis repris, mais plein la tête et là ça a été trop parce que du coup, après ça heu, vraiment, heu là, c'était limite, heu, hem, co règlement de compte. Tu sais? Vraiment règlement de compte, il il y en avait un qui voulait en venir aux mains parce que soi-disant, heu heu j'étais, heu, j'ai j'avais fait le oh je vais pas dire le mot mais, heu heu, comme quoi, heu, j'étais irrespectueux avec eux quoi. Que c'était du manque de respect, qu'il fallait que que je les que je les tienne au courant parce qu'il y en avait 1 qui voulait en plus heu, tu sais? Avoir des détails sur, heu heu, sur certains, heu, certains sujets un peu sensibles avec ma compagne pour s'initier un petit peu dans le couple et moi, ça, j'ai pas accepté et pour eux, c'était un manque de respect que des amis ne se disent pas tout heu, même, heu, dans le couple, à l'intérieur du couple quoi, tu vois.
Ouais. Mmh. Mouais. Oui. Ah d'accord. Ah oui! Mouais. Non non. Mmh, d'accord ouais. OK. Bon alors déjà, heu, c'est c'est c'est très bien de ta part de de de vouloir, heu, arranger les choses malgré ce ce que tes amis t'ont t t'ont dit, ces reproches successifs qui ont dû vraiment te te toucher, heu, toi, tu as tu as l'air d'être vraiment dans, heu, dans dans dans dans le compromis tu vois? D'é d'é d'essayer de d'arranger les choses, c'est quand même quelque chose de très positif. Par contre heu, l la réflexion, heu, qu'ils ont par rapport à à ta relation est assez déplacée, surtout s'ils veulent connaître des détails de ta vie intime ou de la sienne, c'est quelque chose qui qui ne se fait pas tout simplement et tu as eu raison de réagir de de de de telle face de de ce de cette façon-là parce que, heu, tu tu dois avoir aussi ton jardin secret et c'est quelque chose qu qu'ils ne comprennent pas, j'ai l'impression.
Mmh, OK. D'accord. Ouais, bah, et, en tout cas, heu, 2 d'entre eux n'ont absolument pas compris et hem, et bah écoute, je te ramène à maintenant. J'ai, heu tu sais, on avait un groupe. Je renvoie un un un message: «Salut les gars. Est-ce que, heu, vous voulez qu'on se revoie comme à l'époque, na na na?», parce que du coup, il y avait eu une période de creux, il y en avait qui étaient partis, tu sais heu, heu, un peu voyager, tu en avais un autre qui était parti, heu, heu, faire ses études ailleurs, et cetera. Et là, du coup, j'ai eu, heu, une hem dans dans l'oreillette comme j'aime bien dire, heu, comme quoi, ils étaient tous rentrés. Donc du coup, j'ai voulu heu, tous les voilà, les rassembler. Et en fait, je me suis fait expulser du groupe. Là là heu, récemment, j'ai vu, heu, vous avez été, heu, retiré du groupe, heu, donc j'ai plus du tout accès au groupe, heu, je peux plus rien faire. Donc en fait je l'ai pris comme, heu, un peu une trahison parce que j'ai tout fait pour hem pour heu pour les garder. Parce que du coup, vers la fin, heu, avant que tout le monde parte un petit peu faire ses trucs, bah j'étais là. Je leur disais: «Les gars, on se fait ci, on se fait ça. Allez, venez, na na ni na na na.», j'ai j'ai essayé de proposer. Alors oui, des fois, j'ai refusé certaines choses. Mais bon, c'est parce que, bah par exemple, j'avais des repas de famille avec, heu, le la famille de ma conjointe. Parce que des fois, j'avais des partiels à réviser, que c'était plus important que que d'aller boire un verre quelque part et que surtout le verre, on peut le boire, heu, n'importe quand. Donc heu, tu vois, je l'ai un peu mal pris et là, je je suis un petit peu, heu, triste par heu, par ce qui s'est passé et et par ce cet événement, quoi.
Moui. D'accord. Oui. Ah bon! Oui. Mmh. Bah oui. Moui. Mmh. Moui, c'est normal de te sentir triste par ça, parce que c'est c'est une trahison, un peu. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui qui qui se fait absolument pas, surtout que tu as toujours été là pour eux, tu as toujours, heu, donné du temps et heu, tu as j tu as toujours essayé d'a d'arranger les choses. Donc, heu, c'est tout à fait logique que tu ressentes ça, hein et heu, est-ce que tu as essayé, heu, de de leur, heu, de de leur dire: «Heu, bon, heu, maintenant, heu, j'ai une vie de couple, heu, je je suis aussi pris dans mon travail», est-ce que, heu, tu as essayé de leur de de les mettre à ta place? Tu vois? Qu'ils qu'ils comprennent ce que tu vis, toi, en ce moment. Est-ce que d'ailleurs, heu, beaucoup d'entre eux sont en couple ou ont un travail qui qui qui leur prend beaucoup de temps ou ou pas du tout?
Ah, ouais, ouais. Mmh. Oh, ils étaient, heu, absolument pas compréhens en tout cas, sur, heu, les 4 potes, il y en avait, heu, 2 qui étaient absolument pas compréhensifs. Il y en a 1, bon, tu sais, il allait tout le temps vers les 2 qui qui voulaient toujours avoir raison et il y en a 1 justement, tu as raison, tu en as 1 qui a une, heu, une copine, qui a rencontré une copine, il y a quelques semaines et il m'a renvoyé un message et ça m'a fait trop plaisir, parce que, du coup, forcément, heu, bah, il a compris, comment comment c'était, mais les les 3 autres, ouais, si je mets l'autre aussi dans le dans le dans le dans le tas, ben, en fait les 3 ne comprenaient pas du tout. Pour eux, heu, tu avais toujours le temps, que même quand heu, tu avais énormément de choses à faire, bah, tu sais, en plus, eux, ils étaient dans les études, me même avec les études, ils sortaient, ils avaient des contrôles, à chaque fois, je les entendais, hein: «Oh, mais c'est pas grave, on s'en fiche nin nin nin nin». Bah, tu vois, ils comprenaient absolument pas, parce que si eux peuvent faire un truc, moi je suis censé le faire.
Ouais. Ouais. Ouais. Oui. Mmh. Ah, oui, d'accord. Ouais, mais, en fait, vous avez complètement, heu heu, bu vu plus le temps passe et plus vous avez des choix de vie qui sont complètement différents et est-ce que tu penses que, du coup, à terme, toi, tu vas, heu, peut-être, heu, sans aller jusqu'à couper les ponts, mais, heu, t'éloigner de plus en plus de ceux qui ne sont p absolument pas compréhensifs avec ta façon de vivre, heu, avec ton emploi du temps, avec, heu, ta ta relation de couple, est-ce que tu penses que ça ça ç ça va arriver, heu, à terme?
Tout à fait. Bah, écoute, par rapport, heu, à ce que tu m'as dit, je pense que je vais plutôt, heu, être, heu, pacifique. Je vais pas aller les voir, mais je vais pas non plus leur demander des comptes, non plus, tu vois? Et je vais les laisser revenir. Si jamais un jour, ils s'excusent comme l'autre qui est venu ta la dernière fois et qui me dit: «Ah, je suis désolé, heu, nanani nanana», il m'a expliqué et tout. On s'est appelé pendant 4 heures de suite, donc ça m'a fait trop plaisir. Bah voilà, je vais laisser faire et je vais arrêter de me me prendre la tête. Tu l'as très bien dit et franchement, je te remercie énormément parce que ça m'a un petit peu f pris un peu de recul sur la situation et en fait, heu, bah, voilà, chacun est différent et à sa manière quoi. Merci beaucoup à toi en tout cas.
Ouais. Oui. Oui. Exactement, tu as tout à fait raison, ben, bon courage pour la suite et, heu, je te souhaite le meilleur.